Ya, özellikle son zamanlarda, böyle, bende bir kaygı oluşmaya başladı. Aslında bu şöyle başladı. Eee, işte, biz göç ettik. Eee, Türkiye'den başka bir ülkeye taşındık eşimin işi nedeniyle. Eee, sonrasında da eşimin işiyle ilgili bazı problemler oldu. Bir süre işsiz kaldı aslında burada. Eee, ben de, hani, çalışamaz durumdayım. Hem dil işte hem de, eee, diplomamın yeterli olmaması burada. Eee, yani, bayağı, böyle, bir birikim yapmıştık, işte, ikimizin de bir 15-16 yıllık çalışma süreci vardı Türkiye'de. Eee, ama buraya gelince işte, o işsizlik sürecinde bu şeyi tükettik biz birikimi. O yüzden biraz kaygılanıyorum aslında.
Anlıyorum. Hı hı. Evet. Ya! Hı hı. Evet, gerçekten de özellikle, eee, yaptığın birikimin, yaptığın tasarrufun belli bir zaman sonra, aaa, ihtiyaçlar doğrultusunda kullanman ve o, ııı, tekrardan birikim yapma telaşı ve tekrardan biriktirme ve onun için kaynak bulamama gerçekten, eee, özellikle, eee, bazen zorlaşabiliyor. Özellikle hayat bu tarz hayat şartlarında hem ekonomik krizin de şey yaptığı, aaa, aynı zamanda işsizlikte boğuşulan zamanlarda bu gerçekten de oldukça, aaa, zor, uuu, şartları ge beraberinde getirebiliyor ve bu konuda gerçekten yalnız değilsin. Bu, uuu, mutlaka dönem dönem yaşadığımız, içinden geçtiğimiz bazı durumlardan sadece e biri olabiliyor. Bu anlamda özellikle, eee, hem, eee, çalışma durumunuzu hem de, eee, bu gelir kaynaklarınızdaki tasarruf, uuu, modunuzu biraz daha öğrenebilmek adına, eee, yani, şu an herhangi, iii, aktif bir ka gelir kaynağınız var mı?
Evet. Doğru. Hıh. Kesinlikle. Evet. Hı hı. Yani, şöyle aslında, şu an o süreci atlattık, şu an, hani, emm, iyi bir şekilde kazandığı bir işe girdi. Eee, yani, 6 aydır da devam ediyor ama şöyle bir şey oluştu bende: İşte, herhangi bir, eee, beklenmedik durumlar olabiliyor hayatta, işte, sağlıkla ilgili olsun ya da farklı, ııı, ihtiyaçlar bir anda ortaya çıkabiliyor. Şu an aslında öyle ihtiyaçlar için, böyle, bir kenar kenarda birikimimiz yok ve bu aslında ilk defa yaşadığımız bir şey. Emm, aslında bu beni biraz kaygılandırıyor. Şöyle, eee, hani, eee, birikim yapmaya da başladık aslında, hani, ufak tefek. Eee, bir şekilde, eee, s hani, bir süre sonra, eee, aslında olacak o ama şu an ben bu kaygıyı, böyle eee, kendimi çok, emm, durduramıyorum, rahatlatamıyorum o konuda. Yani, sürekli, böyle, bir kafamda eğer, hani, "Şu olursa bu olursa, işte, eee, nasıl, ııı, yetişeceğiz? Hani, herhangi bir sıkıntı yaşarsak, işte, sağlıkla ilgili olsun başka bir şey olsun, işte, nasıl harcama yapacağız? Nereden bulacağız?" falan diye, böyle, ııı, sık sık düşünür oldum açıkçası.
Ne güzel. Mutlaka. Hı hı. Evet. Anlıyorum Evet. Anlıyorum. Hı hı. Anlıyorum. Eee, senin için bu, ııı, kaygıların nedenini, eee, özellikle p kaygılarını özellikle, böyle, sabırsızlaştıran ve seni, emm, özellikle kaygı durumuna, eee, sokan ve, eee, belki de bu konuda, eee, biraz daha, hani, eee, beklemeni de zorlaştıran durumlar, eee, var mı veya bunu, eee, kaynaklandıran sebepler var mı senin için?
Hımm. Yani. Evet, aslında var şöyle, eee, bir kronik rahatsızlığım var benim ve bu rahatsızlıktan dolayı, böyle, emm, hani, hiç beklenmedik anda bir anda, işte, bir, eee, sağlık sorunu ortaya çıkabiliyor ve tedavi gerektiriyor. Aslında şöyle şimdi onu da hani, söylüyorum aslında bu evet kaygılandıran şey beni bunun, hani, bu bu 1 tanesi. Eee, aslında, hani, özel sağlık sigortamız da var. Eee, bir şekilde, hani, karşılıyor tedavileri daha önce de yaşadım. Herhangi bir ekstra ücret çıkmıyor ama işte, hiç alışık olmadığım bir durum diye sanırım, hani, yıllarca hep, böyle, kenarda, işte, bizim, hani, konforda hissettirecek, işte, herhangi bir şey olursa hemen direkt çekip kullanabileceğimiz bir tutar hep oluyordu, yani, hep vardı kendimi bildim bileli çalışmaya başladığımdan beri. Yani, ilk defa böyle bir durum <giggles> söz konusu oldu. Aslında çok yeni bir şey. O yüzden, hani, alışık da olmadığım için herhâlde biraz huzursuz hissettiriyor gibi. <giggles>
Anlıyorum. Hı hı. Anlıyorum. Doğru. Hı hı. Anlıyorum. Sanırım bu, ııı, sebebin altında yatan bir diğer nedense senin çalışmayıp özellikle o güven konusunda, eee, özellikle kontrolün de elinde olmadığını bildiğin, eee, hâlde, eee, belki de bu çalışmamak da seni, eee, rahatsız ediyor olabilir mi?
Doğru. Evet, aslında öyle. Çünkü, hani, yıllarca, işte, mezun olduğum andan itibaren çok yoğun çalışan bir insanım. Buraya geldiğimde ilk defa böyle bir şey yaşıyorum, işte, uzun süre evdeyim. Aslında şöyle bir şey var. Emm, hani, çok, eee, sürpriz bir şekilde biz buraya geldik, aslında başka bir yere taşınacaktık. Son anda, işte, İspanya'da bir yer oldu ve İspanyolca sıfır <chuckles> şeklinde buraya geldik ve sosyal anlamda da gerçekten çok çok zorlayıcı oldu. Bir de COVID dönemiydi o dönem. E, onun da ekstra böyle bir, ııı, sosyal izal izolasyon, ııı, durumu vardı. Bir de üzerine, işte, dil bariyeri eklenince, ııı, gerçekten ciddi sorunlu, hani, sıkıntılı dönemler yaşadık ve bu süreçte, hani, benim çalışamıyor oluşum da, eee, beni psikolojikman aslında biraz negatif etkiledi diyebilirim, doğru.
Eve Anlıyorum. Öyle mi? Hı hı. Ya. Mutlaka. Anlıyorum. Aslında senin, aaa, özellikle alışkanlıklarının dışına çıkmanı gerektiren hem finansal anlamda hem de pratik anlamda iş hayatından da uzaklaştığın için kendini, ııı, bellediğin ve o belki de, ııı, uzun zamandır içinde olduğun ve kendini bu şekilde güvende hissettiğin o konfor alanından çıktığın için aslında kendinde o güvensizliği buluyorsun ve o güvensizliği de bir, ııı, bir an önce kapatmak için bazı, ııı, yollar aramaya çalışıyorsun. Ancak bunun için de, eee, muhtemelen çalışamadığın için, ııı, şu anda o gelir kapısını da kendin, ııı, özellikle eklemediğin için bu anlamda biraz çaresiz kaldığını hissediyorum. Iıı, peki, senin için özellikle bu gelir için, ııı, belki de tasarruf adına neler yapılabilir?
Evet, olabilir. Doğru. Hıı. Yani, aslında şöyle, ııı, buraya geldiğimizden beri aslında, hani, Türkiye'deki alışkanlıklarımı biraz değiştirmeye başladım diyebilirim. Biraz aslında kendimi rahat da hissedebilmek için biraz daha böyle minimal bir, ııı, yaşam şekline geçtik. Zaten, işte, buradaki evde küçük, işte, eşyalar bizim, ımm, değil, işte, ona göre, ııı, yerimiz var. Çok fazla bir şey aslında alamıyoruz. <chuckles> Bu iyi de oldu diyebilirim. Imm, biraz böyle, hani, sadece ihtiyaca yönelik tabii ki sosyal anlamda, işte, eğlence ya da dışarıda yemek olsun onlara da ihtiyaç duyuyorum tabii ki böyle çok sık olmasa da, ııı, onlar da bana iyi geliyor ama olabildiğince böyle, ııı, hani, minimal düzeyde ihtiyaçlara yönelik bir harcama tutumumuz var. Imm, dönem dönem, işte, bu aslında bana iyi de geldi ama birçok değişim bir arada olduğu için, ımm, belki bu da zorlayıcı oluyor olabilir diye düşündüm şu an.
Evet. Hı hı. Anlıyorum. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Gerçekten de sanırım, aaa, senin de az önce dediği değindiğin gibi hem konfor alanından çıkmak hem de gerçekten de, eee, özellikle alıştığın o hayat stilinden çıkmak, aaa, ve biraz daha minimal, ııı, bir hayat tarzını benimseyerek, aaa, bunu bu şekilde kabul etmeye çalışmak aslında sende birçok değişime neden oldu ve bu değişimi nasıl yorumlayacağın konusunda çok net bir fikir sahibi olmadığını anlıyorum. Yani, bunu biraz daha yoksunluk gibi de görebiliyorsun belki de. Ancak bunun sana iyi gelen yanlarını da görebiliyorsun. Çünkü onun yerine de koyabilecek başka alternatifler de olduğunu görebiliyorsun. Özellikle o minimalist hayat tarzında da yaşayabildiğini belki de farklı, farklı, ııı, belki de onu yerine koyabileceğin davranışlar da edinmişsindir. Peki, senin için özellikle, ııı, bu özellikle minimalist hayat tarzını benimsediğinde sende ne tarz değişimler gözlemledin? Özellikle harcama eee, ya karşı, alışveriş tutumuna karşı ne tarz değişiklikler oldu sende?
Evet. Doğru. <chuckles> Kesinlikle. Hı hı. Yani, aslında, böyle, minimalist tarza geçişim biraz şeyden de oldu, yani, İstanbul'da çok yoğun çalışma, işte, ımm, ekstra stresli bir iş yaşamım vardı. Bir şekilde kendimi, işte, alışverişte, eee, bulup, işte, orada rahatlatma gibi bir, eee, yaklaşımım vardı. Sürekli, böyle, bir şeyler alıyordum, işte, buraya taşınırken çok az bir şey getirmek zorunda kaldım ve, eee, hani, hiç, böyle, etiketi açılmamış, ııı, varlığından bile haberim olmayan birçok şey vardı ve kendime orada söz vermiştim, yani, bir daha böyle yapmayacağım ve buraya geldiğimde de aslında artık, emm, hani, bana iyi gelen şeyleri biraz araştırmaya başladığımda çok da, böyle, alışveriş merkezlerinin, işte, sürekli alışverişin beni hiç de hi iyi hissettirmediğini eee, gözlemledim. Hatta, yani, gitmek mesela çok istemiyorum. Olabildiğince, böyle, kısa tutuyorum artık o zamanları. Aslında o anlamda iyi geldi, eee, ama birçok değişim, işte, bir arada olduğu için, hani, böyle, bir bilinmez bir şeye birden, hani, böyle, şok etkisi gibi bir şey oldu. Aslında içine, hani, girip düşündüğümde tek tek dediğin gibi iyi hissediyorum, yani, iyi hi hissettiriyor beni ama, işte, biraz burada, eee, nasıl diyeyim, kendimi biraz daha bulmam belki de, hani, bir işe girsem çok çok daha rahat hissedeceğim özellikle, işte, ekonomik anlamda katkım olacağı için eve. Eee, bakalım. <chuckles>
Evet. Anlıyorum. Hı hı. Öyle mi? Hı hı. Hı hı. Anlıyorum. Evet, anlıyorum. Evet, eee, aslında gerçekten dediğin gibi belki de iş konusunda biraz daha iyimser olman ve belki de sürece, eee, güvenmen sanırım, eee, bu konuda özellikle seni, eee, belki de umutsuzluğa ve bu kaygıya iten şeylerden biri olabiliyor. Ancak biraz daha sürece güvenirsen belki de zamanın hem, eee, seni bu, ııı, özellikle dönüştürdüğü kişiyi biraz daha benimse benimser ve belki de buna, aaa, biraz daha basit adımlarla uyum sağlama konusunda da çekinmezsen sanırım hem bu tasarruf yapmak konusunda özellikle o çekingeli edin çekingenliğin ve, eee, belki de kaygıların yavaş yavaş ortadan kalkmış olur ve belki de buna kendin de yavaş çözümler bulabilirsin. Örneğin kendin için belki, eee, özellikle ekonomik katkı sağlama konusunda belki eğer bu şekilde güvenli hissediyorsan. Eee, belki bu anlamda bazı pratikler geliştirebilirsin. Eee, özellikle sürece güvenmek k sanırım sana iyi gelebilir.
Evet. Haklısın. Olabilir, evet. Evet, biraz aslında zamana bırakıp demlenmek, eee, iyi gelecek senin dediğin gibi. Çok çok teşekkürler. Eee, hani, kendimi, eee, iyi hissettirdi seninle konuşmak.
Kesinlikle. Benim için de keyifti. Gerçekten yardımcı olduğuma sevindim. Kendine çok iyi bak.
Görüşmek üzere.
Hoşça kal.